ناس كتير بيبقى صعب عليها أوي إن هي توصَل لمرحلة التوازن ما بين إن هي تقدَر توازن ما بين الشغل وما بين البيت، بسبب بقى تطوّر التكنولوجيا، ويمكن أصلًا يخلَّص شغلُه ويبقى قاعد على البيت على الموبايل، ما يبقاش عارف يفصِل كده في البيت ويقعد مع. فقولي لي بقى أنتِ بتعرفي تحقِّقي التوازن ده؟
والله هو في الأول يعني في بداية التعامل مع التكنولوجيا، كنت حاسة، حاسة إنها مسيطرة على كُلّ حاجة إحنا بنعملها، سواءً أنا أو جوزي كمان، يعني إحنا الاتنين تحسينا إن إحنا رُحنا الشغل وجينا، وإحنا قاعدين على التليفونات والشغل عَمَّال يبعت لنا، عامل group جديد بقى، الجروبات دي كانت ح ظاهرة جديدة، <chuckles> group الشغل بَعَت
أيوه. أيوه، فهمتِك.
آه، و group الشغل بيقول، طَب بس الورقة دي، طَب يالّا قُوم اطبعها عشان بُكرة تاخدها معاك وأنت رايح، وأنتِ بُصّي فيه مش عارفة إيه في المشروع فخلّيني أبُصّ كده هاقدِّم فيه بُكرة إيه، وتلاقينا إحنا جينا من الشغل وما جيناش في نفْس الوقت، يعني إحنا إحنا إحنا لسه في الشغل ما جيناش.
بالضبط. آه، الشغل وراكم و
بالضبط كده.
يعني الشغل وراكم حتى في البيت، آه.
آه، يعني الشغل ورانا، ورانا حتى في البيت. فيعني بعد فترة بصراحة حسيت لأ الموضوع بقى مُمِلّ جدًا، ومُرهِق جدًا و وتحسيني إن أنا بقيت مضغوطة طول الوقت، يعني أنا أنا سِبت الشغل وما سِبتش الشغل يعني، أ وبعدين أنتوا قايلين الشغل مثلًا من 08:00 ل14:00، أنا أنتوا معايا أصلًا روَّحت البيت من 14:00 ل08:00 الصبح تاني، وأنتوا معايا آآ، إذا كان ش <tsk> يعني موضوع متعب جدًا يا والله، إن ما كانش بقى عارفة كمان إيه؟
بالضبط. بالضبط. أكيد.
آه، إن ما كانش الشغل group يعني ال ال المدير بتاعي اللي بيدّي ال بيسأل أو بيستفسر عن حاجات أو يقول لي ابعتي إيم email الفلاني، يبقى صحابي بتوع الشغل، عَمَّالين يرغوا، يرغوا، يرغوا.
ياه! آه.
تخُشّي فجأة كده تلاقي 1000
أي حاجة المهم إن هُم ي ما مثلًا إن أنتم تفصِلوا، يعني ما بتلحقيش تفصِلي حتى لمّا
بالضبط كده. وتخُشّي تلاقي مثلًا جه لِك 1000 رسالة، ما تعرفيش هُم جُم إمتى والَّا فين والَّا إزاي! يعني و وما أنتيش عارفة إيه المهم منها والإيه مش المهم يعني، على الأقل بتبقي خايفة <tsk> تحسي ال التليفون هَنِّج في إيديكِ. بس بصراحة قرّرت إن أنا أحُطّ بقى حدود، يعني بعد التعب والضغط ده لأ، قرّرت إن أنا أحُطّ الحدود.
ياه! <laughs> آه.
ف بدأت بقى آآ
برافو إن أنتِ عامةً عرفتِ إمم.

لأ، يعني ما فيش وقت والله بس بس بقى، جيت على حد من أصحابي كده وقُلت لها يعني إيه: "لمّا تلاقي حاجة مُهمة ابعتي لي على الخاص مثلًا وقولي لي علشان أنا مش متابعة أوي للجروب معاكم، فلو في حاجة ضرورية في الشُغل ابعتيها لي على الخاص اتفقتو، ا مثلًا على حاجة ابعتي لي أنا على الخاص."
امم. أيوه. أيوه فهمتِك.
بس. فدّه شال ه حِمل شوية من عليَّ وعلى جروب الشُغل أنا بقى طلَعت خالص، طلَعت منه، و و ورُحت بقى في الشُغل قُلت لهم: "يا جماعة أنا كده بابقى مضغوطة، وباجي على حق نفسي وحق ولادي وجوزي، فياريت لمّا يكون فيه حاجات تخُص الشُغل عايزينها ابعتوها في إيميل رسمي."
أيوه فهمتِك، أيوه فهِمت قصدِك.
بس. فبصراحة الخطوتين دُول ريحوني جدًا، جدًا يعني بصراحة.
أيوه، فعلًا.
آآ ف خلّوني ألاقي وقت للبيت، أقعد مع ولادي، أقعد مع نفسي شوية، لكن إن أنا أطلع من الشُغل، والشُغل لسّه معايا، ده كان كان موضوع صعب جدًا.
أيوه فهِمت قصدِك يعني، أنتِ أصلًا لمّا عرفتِ تحطي حدود لحاجة زي دي خلاص حسيتِ فعلًًا إن أنتِ عندِك وقت في البيت وقاعدة في البيت مرتاحة، حتى دماغِك ما بقاش مشغول بجروبات الواتساب اللي بيتبعت عليها حاجة ليها علاقة بالشُغل، أنتِ خلاص خرجتِ من الشُغل ورُحتِ البيت ففصلتِ أنتِ بقت بدأت حياتِك الشخصية بقى.
بالضبط كده، ده ده مش جروبات ال الواتساب بتاعة الشغل بس أنا جروبات الواتساب عليها جروبات العيال بتاعة المدارس والماميز والمدرسة عاملة جروب يعني الموضوع كبير الم آآ يعني ال يعني عارفة، ال عارفة التكنولوجيا لحسِت دماغ الناس بقى كل تعاملهم بالTechnology طَب ما إحنا حتى واجب الولاد، ينزل آآ على الجروب الواجب نزل فأنا لازم أتابع الواجب عشان أقول لابني واجبه إيه النهارده فيخش يعمله، ف ما إحنا زمان يا جماعة اتعلِمنا وكُنا بنروح المدرسة ونعرف واجباتنا لوحدينا ونرجع نعملها.
ياه! <laughs> من كُلّه. بالضبط. أيوهُ فهِم ونشوف الواجب في الكراسة وعادي نبقى عارفين إن الواجب هيبقى في الصفحة كذا وبيبقوا كاتبين رقم الصفحة، اللي هيبقى فيها الواجب ويقعدوا يعملوه.
بالضبط كده يعني، ليه بتشيلوّا الأمهات كل ال الحِمل ده؟
بالضبط مكّبرين الموضوع زيادة عن اللزوم يعني، دُول مجرد أطفال، طيب وبالنسبة بقى بتتعاملي إزاي بقى مع جروبات العيلة، يعني بقى الناس اللي بيبقوا عايزينِك تردي بقى طول الوقت، ودُول ما ينفعش إنِك تنفضّي لهم طبعًا؟

بالضبط كده. هو كان حقيقي محتاجة إنِّك تِفصِلي وإنِّك تحطي لهم حدود و وخلاص بقى، يعني أنا أ أول حاجة بدأت بيها الجروبات، يعني ال الgroup بتاع ال الشغل آآ بتاع ال البنات اللي كُلّنا فيه وال الج الناس اللي بتشتغل اللي بتقعدوا بقى يحّكوا بينهم وبين بعض وده عمل إيه النهارده في الشغل وده حصَل إيه، ده عملته mute ،mute مثلًا طول العمر، <laughs> forever
أيوه حلو أوي، برافو عليكِ، <laughs> برافو عليكِ. طَب ده ما خلقش ما بينكم حساسية أو بدأوا يتضايقوا بقى إن أنتِ عاملة لهم mute وما بترديش؟
والله، وحطيت ال لأ لأ ما لأ ما هو أنتِ تلا بتلاقي في وِسْط الgroup كده هما 5-6 هُم أكتر ناس متفاعلين مع بعض، فتلاقي كل الرسائل معظمها دايرة ما بين ال5-6 دُول، فهُم أكيد ما حسوش بيَّ لمّا أنا يعني عملت لهم mute يعني ما حسوش، <chuckles> بس مثلًا
إمم. آه. <laughs> .أيوه، أنتِ أصلًا في الأول ما كنتيش بتشاركي.

آه، ده دول دول مو موضوع تاني لوحده، ولو مثلًا في فَرَح في العيلة، يعني فَرَح بنت خالتِك، يعني آآ، هتيجي؟ آه هاجي إن شاء الله. طَب هتجيبي هدية إيه؟ آآ، مش عارفة، طَب بُصّي هنتفق كلّنا وهنجمّع من بعض عشان نجيب لها هدية قيّمة أو إيه رأيكم ناخد فلوس فنحطّها كلّنا في ظَرف مع بعض وندّيها لها، ونقعد بقى 600 رسالة بتتفق هتجيبوا هدية إيه لبنت خالتكم في فَرَحها.
يا سلام. إمم. آه. <laughs> أيوه، فهمتِك.
مواضيع مرهقة والله، على قد ما الSocial media مفيدة إلّا إن ف بترهقنا والله بتضغطنا. <chuckles>
مزعجة <chuckles> بالضبط على قد ما هي مزعجة طَب أنت بتعرفي تحطّي حدود بقى للapplications دي إن هو في ناس بقى بتحب تفصِل النت عن applications معيّنة توقّف applications معيّنة بحيث إن هُم إيه، ممكن بقى أصلًا أنتِ ما تبقيش فاضية ما تبقيش شُفتي الرسالة بس لمجرّد إن أنتِ فاتحة نت، وعرفوا إن الرسالة وصلِت لِك يتقمصوا لو أنتِ بقى إيه ما رديتيش عليهم.